À, bạn ơi, cho mình hỏi cái này nha. Tại vì á, thực sự á, thì, ờ, bây giờ mình đang trải qua một giai đoạn khá là khó khăn á. Tại vì, à, mình mới vừa hoàn thành xong một cái dự án, mà cái dự án này của mình lại thất bại nữa. Thì, à, dự án của mình lúc trước á, là mình mở một cái dự án nhỏ thôi, b buôn bán nhỏ thôi. Có nghĩa là mình sẽ mở một cái cửa hàng mình bán bánh Churros, cái bánh mà của người Tây Ban Nha, người ta chấm sô cô la á. Thì, à, mở được tầm 1-2 tuần á, thì cũng hông có khách, và xong mình cố gắng là kéo dài tầm khoảng thêm 2-3 tuần nữa, thì là vẫn không có khách, và cái doanh thu nó rất là thấp, và cuối cùng là mình quyết định là mình phải đóng cửa hàng luôn. Và thật sự đây là một cái thất bại cũng khá là, à, lớn đối với mình, ờ, sau khi mà tốt nghiệp xong rồi mình làm cái dự án kinh doanh này kiểu như vậy á. Thì bây giờ là bạn có bất kỳ những cái lời khuyên nào cho mình để mà, à, không bị mất động lực cũng như là tìm lại cái động lực cho mình hông ạ, sau khi thất bại này?
Ừm. À, mình biết. Ừm. Ừm. Mình hiểu là bây giờ chắc chắn là một cái giai đoạn mà nó không dễ chịu, và thậm chí là bạn còn thấy rất là khó khăn nữa, khi mà một cái dự án mình làm mà và mình có sự tâm huyết trong đó, mà nó lại nó lại thất bại như vậy. Nhưng mà có một điều đầu tiên mình muốn nói ở đây đó là đặc biệt khi mà chúng ta còn trẻ và chúng ta đang tập tành để khởi nghiệp, để làm việc á, thì cái việc thất bại á, thứ nhất là nó cũng nó không phải là cái gì đó nó quá, nó nó nó nó nó nó ít đâu, mà rất nhiều người cũng gặp r phải những cái thất bại như vậy. Cho nên là mình mong là đầu tiên thì bạn cũng đừng có mà, kiểu, quá, ưm, buồn hoặc là cảm thấy quá suy sụp tinh thần vì cái này nha. Ừm. À, cho mình hỏi một chút xíu là sau khi cái giai đoạn mà mình, tạm gọi là, thất bại như vậy đi, thì nó có ảnh hưởng như thế nào đến cả về cuộc sống hằng ngày hay là về cái tinh thần cảm xúc của bạn hông?
Ừm. Đúng rồi. Ừm. Ừm, ừm. Ờ, cái này mình hiểu! Ừm. Ừm. À! Cảm ơn bạn. Ừm. Ừm. À, có chứ. Tại vì thường mà sau mình làm một cái gì đó, cái mục tiêu của mình hoàn thành không được á, thì sau đó đi kèm theo những cái, ơ, nỗi sợ. Thì, ờ, có có nhiều nỗi sợ lắm, thứ nhất á, là nỗi sợ là không quản lý được tài chính nè, hụt tiền nè, và không kiếm lại đủ cái số tiền ban đầu mình đã bỏ ra kiểu như vậy á, không có hoàn vốn được á. Còn cái thứ hai á, là mình sợ đi mất những cái mối quan hệ xung quanh chẳng hạn. Tại vì khi mình thất bại mà, đúng hông? Thì sẽ có những người người ta sẽ nhìn, kiểu, người ta sẽ không đánh giá cao mình nữa, người ta không muốn làm bạn với mình nữa, kiểu như vậy đó. Rồi thêm một cái nữa là những cái lời nói của người khác đi. Thì sau cái thất bại, thí dụ mà người ta khuyên mình hoặc là người ta độ ủng hộ, động viên mình thì không sao, đúng hông? Thì thí dụ như sẽ có những cái lời nói là người ta sẽ chỉ trích nè, người ta sẽ làm, à, xuống tinh thần của mình đi, thì mình sẽ cảm thấy là không có tốt. Ừm.
Ừm, mình hiểu. Ừm, ừm, ừm. Ừm. Vậy thì khi mà bạn cũng có ý thức được là mình sẽ có gặp những cái trở ngại đó, thì bạn đã có thử làm một cái gì để mà giúp tự giúp bản thân khôi phục lại cái, a, cảm xúc và cái tinh thần sau những cái thất bại đó chưa?
À, nếu mà nói về cái cách khắc phục á thì, à, tới thời điểm hiện tại đi mình cũng đã thử rất là nhiều cách rồi. Kiểu như kiểu như mình thất bại cái này, đúng hông? Thì mình sẽ có những cái nỗi sợ và mình cố gắng là vượt qua những cái nỗi sợ đó. Thì một cái cách đầu tiên của mình á, là mình có dùng một cuốn sổ, thì mình viết ra tất cả những cái nỗi sợ của mình, rồi xong từng cái nỗi sợ một á, thì mình sẽ tìm cách giải quyết từng nỗi sợ một. Thứ nhất thí dụ như là mình, à, thiếu hụt về tài chính, đúng hông? Thì, à, hiện tại, à, thì thí dụ mình viết ra rồi, thì mình, kiểu như là, mình sẽ tìm thêm những cái công việc, để mình có thể làm thêm để mình có thể là lấy lại được cái số tiền đó, cái vốn đó, khi mà mình đã bị mất trong việc kinh doanh rồi. Cái thứ hai là tinh thần đi, tinh thần á thì, à, chắc chắn là mình sẽ bị mất động lực nè, mất đi cái, à, gọi là, nguồn cảm hứng để làm việc á, thì mình sẽ dành thời gian khoảng 1 năm để mình đi du lịch, mình đi từ Nam ra Bắc luôn, kiểu như vậy đó. Ừ, để mà tìm kiếm lại những cái động lực cũng như là những cái ý tưởng mới mình có thể là thực hiện, à, sau này, kiểu như vậy á, để mà có tiếp tục có cái mục tiêu để tiếp tục cố gắng làm việc mà, đúng hông? Ừm.
Ừm. Ừm, hay quá. Ừm, mình hiểu, mình hiểu. Vậy thì mình cũng thấy là bản thân bạn dù là mình có những cái khó khăn như vậy, nhưng bạn cũng đã rất là chủ động trong việc có những cái hành động để hỗ trợ cho mình về cả những cái vật chất và kể cả về mặt tinh thần. Cái này rất là hay luôn đó bạn, tại vì không phải là ai, đặc biệt là trong cái lứa tuổi vẫn còn trẻ mà co vừa có thể là có được những cái động lực và cũng có được những cái sự mạnh mẽ trong về tinh thần vậy đâu. Cho mình hỏi thêm là, ờ, hiện tại xung quanh bạn thì bạn có những cái nguồn hỗ trợ nào từ bên ngoài, ví dụ như là bạn bè, người thân để mà giúp đỡ cả về đó, về, ví dụ như là về tiền bạc, vật chất hoặc là hỗ trợ chia sẻ cái tinh thần cho mình hông?
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. À, đúng rồi. Ừm, ừm. Ừm. À, cái này có nghe. Thì, ờ, thật ra thì mình cũng rất là may mắn khi mà xung quanh mình vẫn còn những người thực sự là quan tâm mình, và mình có những cái nguồn lực để mà hỗ trợ cho mình để vượt qua cái khó khăn về tài chính và lẫn tinh thần. Thứ nhất á, là về tài chính đi, thì, à, tài chính á, thì mình nghĩ là ba mẹ mình á, ý là ủng hộ mình rất là nhiều. Thậm chí là biết mình là đã thất bại cái dự án này rồi, nhưng mà vẫn tiếp tục là thí dụ mình không có công việc trong khoảng thời gian, đúng hông? Thì ba mẹ sẵn sàng là nuôi, <laughs> có nghĩa là sẽ cho tiền mình sinh hoạt cái này nọ đó. Hoặc là có thể là đầu tư cho những cái dự án sau. Ừ, nói chung là ba mẹ cũng hỗ trợ rất là nhiều. Thì nhưng mà mình cũng hông có ỷ lại quá nhiều đâu, mình sẽ cố gắng là mình có những công việc khác nữa, để mình có thể là kiếm thêm thu nhập cho bản thân mình. Mặc dù là nó không có được như trước, nhưng mà nó cũng sẽ hỗ trợ phần nào để mình lấy lại được cái cái vốn ban đầu mình đã bỏ ra. Rồi, cái thứ hai á, thì mình thấy là những mối quan hệ xung quanh, thí dụ mà bạn bạn bè thân nha, bạn bè xã giao thì không nói gì rồi, thậm chí là khi mình thất bại người ta còn cười mình nữa kìa. <laughs> Thì, ờ, còn đối với, ơ, bạn bè thân á, với lại gia đình á, thì tất nhiên là người ta lúc nào cũng ủng hộ hộ hết. Thậm chí là nhiều lúc mà mình cảm thấy là tinh thần mình đi xuống rất là nhiều, và mình cảm thấy là mình không còn động lực nữa để mình làm tiếp á, thì là họ vẫn cho mình những cái ý tưởng, vẫn, ờ, nhắn tin hỏi thăm, vẫn có những cái câu chuyện, cuộc nói chuyện rất là ngắn qua điện thoại hoặc là, ờ, trong quán cà phê chẳng hạn, thì động viên mình rất là nhiều. Ừm.
Ừm, hay nha, hay quá. Mình hiểu, mình hiểu nè. Ừm. Ừm, ừm, vậy thì có thể nói là bạn cũng khá là may mắn nha. Tức là mình hiểu là cái việc thất bại kia thì chắc chắn là nó cũng phải giáng một cái đòn đau buồn bên trong bạn, nhưng mà ở đâu đó bên ngoài và xung quanh mình vẫn còn những cái nguồn lực, những cái nguồn hỗ trợ về nhiều phía, thì đó cũng là một cái tín hiệu mà nó rất là tích cực cho chính mình, đúng hông nè? Ờm, vậy thì bây giờ mình chỉ còn một cái hỏi nhỏ một chút xíu nữa thôi, đó là về mặt cảm xúc, tới lúc này rồi thì bạn có còn buồn nhiều hông? Hoặc là bạn đang có những cái cảm xúc như thế nào về những cái sự việc vừa qua?
Ừm. Đúng rồi. Ừm. Ừm, ừm. OK. Ừm. Ừm, nếu như mà nói về cái, ơ, cái khoảng thời gian mà sau khi thất bại đi, thì tới bây giờ thì cũng, ơ, hơn 1 tháng rồi. Thì tất nhiên là nó sẽ vơi đi phần nào so với lúc đầu mới bắt bắt bắt bắt đầu cái cái, ơ, cái thất bại đó, đúng hông? Thì, ờ, bây giờ thì cảm xúc mình thấy là cũng khá là ổn định lại một chút, nhưng mà vẫn còn. Tại vì, à, nhiều lúc đi ngủ á, thì sẽ không có ngủ ngon được, tại vì, à, trong đầu mình sẽ còn, ờ vẫn còn nghĩ tới cái vấn đề đó, là mình sẽ, a nửa đêm đi, đang ngủ tự nhiên thức dậy. <laughs> Kiểu như là, ôi! Tự nhiên có một cái vấn đề đó nó nảy ra trong đầu mình, và ý là nó cứ canh cánh trong đầu, kiểu như là, mình muốn tìm một cái lý do để mình đổ lỗi cho sự thất bại của mình, kiểu như vậy á. Ừ, nên là mình, ờ, ngủ hông ngon nè. Với lại là nhiều lúc mà đang đi chơi với bạn bè đi, tự nhiên cái suy nghĩ đó nó lại tới trong đầu của mình, mình phải dành thời gian suy nghĩ về nó một chút nữa. Ừ. Nói chung là, cái tần suất mà nó tới thì nó ít hơn lúc trước, mà nó kéo dài thì cũng ngắn hơn lúc trước, nhưng mà nó vẫn còn. Thì thực sự mình cũng cũng không có thích những cái ý nghĩ này chút nào hết. Tại vì những cái ý nghĩ này là ý nghĩ tiêu cực mà, thì nó sẽ làm cho mình hạn chế về cái, a, thời gian, cũng như là cái tâm trí cho cái công việc mới, kiểu như vậy. Ừm.
Ừm hứm. Ừm, mình hiểu, mình hiểu nè. Ừm. Ừm, ừm, ừm. Thì, à, đầu tiên mình muốn nói là, ờ, cá nhân mình mình thấy là bản thân bạn, dù là mình đã trải qua những cái sự việc như vậy, và những cái sự việc không vui và tạm, gọi là, một cái biến cố, một cái thất bại đi, nhưng mà mình thấy là bạn cũng đã bắt đầu tìm cách để mà quay trở lại cuộc sống, và tìm cách để mà phục hồi được những cái trạng thái của mình ở một cái mức độ nào đó, và có một số những cái sự tiến triển rồi, thì đó là một cái tín hiệu mà rất là tích cực và rất là hay nha! Cho nên từ phía mình thì mình chỉ cảm thấy có một chút xíu này để mà, ờ, nhắn gửi đến bạn. Thì đầu tiên đó, là chắc chắn là mình không tránh khỏi đôi lúc mình có những cái cảm xúc ập đến, thì cách tốt nhất đối với trường hợp này đó là mình hãy làm cho đầu óc mình bận rộn một cái chuyện khác đi, và tốt nhất đó là bận rộn một cái chuyện tích cực, mà theo mình thấy ở đây, đó là mình hãy bắt đầu đặt những cái mục tiêu mới cho cuộc sống của mình. Chưa chắc là nó đã phải là mình khởi nghiệp ở một cái dự án gì mới liền đâu, nhưng có thể là những cái công việc nó vừa sức hơn, hoặc là những công việc ngay lập tức để mà nó hỗ trợ về tài chính mình chẳng hạn. Và mình đặt những cái mục tiêu nó nhỏ nhỏ, vừa vừa và mình có thể thấy ngay trước mắt, ví dụ như trong vòng 1 tháng tới thì mình phải lý muốn làm được bao nhiêu tiền đó, ví dụ vậy chẳng hạn. Và những cái đó nó sẽ cho mình một cái động lực và cho mình một cái hướng đi, và mình sẽ tập trung vô đó thì mình sẽ bớt, tách ra từ từ ừm, ừm, tách ra từ từ khỏi những cái những cái chuyện cũ kia. Đồng thời là bạn cũng có chia sẻ là dù vậy thì buổi tối trước khi đi ngủ, hoặc đôi khi có những khoảnh khắc thì có những chuyện nó cứ quay trở lại, những cái cảm xúc làm mình buồn á, thì mình hiểu rằng cái đó mình mình chắc là ai cũng sẽ phải gặp phải thôi, dù chuyện buồn họ là gì đi chăng nữa. Thì mình thấy có một cách rất là hay, đó là trước khi đi ngủ, ờm, thay vì là mình cứ nằm vậy và để mọi chuyện nó nó tới một cách bị động ở phía mình, thì mình có thể thử cách là mình ngồi thiền ngắn. Đôi khi là không phải là một cái gì ngồi thiền phức tạp gì đâu, mình chỉ cần ngồi thẳng lưng, ừm, nhắm mắt và hít thở, cảm nhận cơ thể mình. Và những cái giây phút vậy, dù là 5 hay 10 phút thôi, thì từ từ, từ từ nó sẽ luyện tập cho cái não bộ của mình và cái tâm trí bên trong của mình nó yên tĩnh, nó tập trung và mình từ từ mình tập được cái sự buông bỏ. Thì bạn thấy như thế nào về cái, a, cái gợi ý đó của mình?
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, ừm. Đúng rồi. Ừm, ừm. Ừm, ừm, ừm. Ừm. Đúng rồi, ừm. Ừm. Ừm. Đúng rồi. Ừm. Ừm. Ừm. Cái này mình hiểu, ừm, đúng rồi. Ừm. Đúng rồi. Ừm, ừm. Ừm. Đúng rồi. Ừm. Ờ, thì bạn ừm. Ừm. Ừm, ừm, ừm. Ừm. Ô kê. Ừm, mình thấy cũng khá là hay á. Kiểu như là, bây giờ mình sẽ không có bắt đầu một cái mới ngay lập tức, mà mình phải dành một cái khoảng thời gian để mình nghỉ ngơi, để mà, kiểu như là, mình sẽ làm bận rộn cái thời khóa biểu của mình chẳng hạn. Để mình có thể là tìm những cái nguồn động lực khác, hoặc là những cái trải nghiệm mới đi, thì nó có thể là nó sẽ tạo cái nguồn cảm hứng cho mình để mình tiếp tục làm việc và đặt ra những mục tiêu mới cũng rất là hay! Cái thứ hai á, là thiền. Nếu mà thiền á, thì, ờm, nói chung là cũng khá là khó ha. Mình nhưng mà sẽ cố gắng, kiểu như là, trước khi ngủ thì mình sẽ cố gắng là mình ngồi thẳng lưng, tập trung rồi mình điều hòa hơi thở của mình. Cố gắng là quan sát những cái suy nghĩ của mình như là hơi thở, và đừng để cho những cái suy nghĩ nó xâm chiếm hết cả những cái tâm trí của mình.. Ừm.
Ừm hưm. Ừm, ừm. Ừm, nó đó, nó đó. Ừm. Ừm, ừm, đúng rồi nè. Ừm. Thì mình thấy là đối với một người như bạn, và mình thấy là rất là, ừm, có cái sự tự tin, có cái sự nỗ lực và đồng thời cũng luôn hướng tới những cái gì tích cực và hướng tới những cái hành động thiết thực cho bản thân mình. Thì mình tin chắc là sớm hay muộn bạn cũng sẽ thành công được với những cái dự định và những cái, gọi là, những cái kế hoạch của mình. Cho nên là hông có gì phải lo lắng hay là đau buồn nhiều quá đâu, tại vì sự tích cực chắc chắn là nó sẽ đến bằng một cách nào đó. Thì mình chúc cho bạn là, ừm, cái tương lai của mình sẽ sớm được thành công theo những cái dự định của mình nha!
Ừm. Ừm. Ừm, ừm, ừm. Cảm ơn bạn! Ừm. Ừm. Đúng rồi, ừm. À, cảm ơn bạn rất là nhiều đã dành thời gian cho mình để có thể là cho mình những cái lời khuyên để mà lấy lại lộng đực sau khi, a, thất bại. Cảm ơn bạn, chào bạn nha. Ừm.
Ừm, ừm, bye bye bạn nha.